जी, जी। बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह की धांधली तो चलती ही रहती हैं। आप देखेंगे कि हमारे देश में भ्रष्टाचार भी काफ़ी बढ़ते जा रहा है, जो अ, सही में जो अ, लोग हकदार हैं अपने नौकरियों के उनको अ, उनकी अपनी नौकरी नहीं मिल पाती है। आप देखेंगे काफ़ी स्ट्रगल अ, मतलब लोग करते हैं अपनी नौकरी पाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये हमारा जो अ, सिस्टम है गवर्नमेंट का सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम वो मुझे लगता है कि आजकल अ, उस तरह का नहीं है। आप देखेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अ, पहले के मुकाबले में काफ़ी बदलाव आ गया है और हमेशा चेंजेज़ ही होते रहते हैं जिसकी वज़ह से मुझे लगता है युवा या तो नौकरी ही कर सकता है इस ऐसे एजुकेशन के सिस्टम से या फिर वो उनके अ, उनके लिए और कोई रास्ता नहीं खुलता है। क्योंकि अ, मुझे लगता है अ, एजुकेशन सिस्टम में अगर थोड़ा बदलाव की जाए उसमें अ, कुछ चीज़ें ऐसे भी ल लाई जाए जैसे इंजीनियरिंग में होता है, किसी को सिविल सर्विसेज़ की जैसे किसी को सिविल में जाना होता है, किसी को इले इलेक्ट्रिकल में जाना होता है, मैकेनिकल होता है तो उस तरह की चीज़ें वो सीखते हैं उसमें। तो वैसे ही हमें अगर बचपन से ये सारी चीज़ों का स्किल्स दिया जाए तो मुझे लगता है कि अ, वो काफ़ी मतलब अपनी स्किल्स को सीख के और एक नई अ, चीज़ें कर पाएँगे और उसमें बेहतर बन पाएँगे। और मुझे लगता है कि नई चीज़ें जब वो अपने जीवन में बना पाएँगे तो उसका डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होगा और उनसे वो अ, इंडिपेंडेंट भी हो पाएँगे। और मुझे लगता है कि युवा कभी भी बेरोज़गार नहीं रहेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि पढ़ाई के लिए ल बच्चे तो खूब मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन उसका अपने जीवन में कोई यूटिलाइज़ेशन नहीं होता है, उस मैथ का, उस फिज़िक्स का, उस साइंस का, वो कहीं भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। लेकिन जब वो बचपन से स्किल्स वग़ैरह सीखते रहेंगे तो मुझे लगता है वो अपने जीवन भर उससे अ, कई सारे इनकम के सोर्स जनरेट कर सकते हैं।
जी। जी। जी। जी, जी। जी। जी हाँ, जी हाँ। जी। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल। जी। जी। जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी। बिल्कुल। हाँ। जी, जी। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, और ये भी देखने के लिए मिल रहा है ना कि आजकल जो लोग हैं, जो युवा हैं या फिर च जो युवती हैं वो क्या करती हैं ना कि मतलब अपना ही कुछ करने की कोशिश करती हैं, जैसे आप बहुत सारी चीज़ें मार्केट में बाज़ार में आ गईं है कि आप जो है ई कॉमर्स बिज़नेस कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। लोगों का बाहर खाना खाने का इंटरेस्ट बहुत बढ़ चुका है, तो आपके पास काम की तो कमी नहीं है, बस करने वाला होना चाहिए। लेकिन जो है अगर आप सोच लें कि सरकार के के उसके सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपका कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये है कि अगर आपको कुछ करना है तो वो खुद ही करना पड़ेगा। जी।
जी, जी। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी, जी। बिल्कुल।